Ты знаешь, реагирую, честно говоря, очень плохо. А, для меня это как-то, м, не знаю, немножко, может быть, даже и необъяснимо даже в какой-то степени, а, поскольку мне кажется, что хотя бы как-то отреагировать, да, а, всегда можно, но, конечно же, за исключением каких-то таких очень, а, экстренных ситуаций, то есть, не знаю, там когда человек, э, ну не может в данный момент вот прям реально по какой-то такой весомой причине. Но, знаешь, такие весомые причины, к радости, конечно же, случаются редко. То есть, зачастую люди немножко даже, а, скажем так, пренебрегают вот эти вот, э, м, возможностью можно даже так, мне кажется, выразиться. Потому что Да, да, конечно, потому что кажется, что, ну вот знаешь там прочитал, принял к информации, окей, там не знаю. А, вот элементарно написать там: "Я понял", "Я поняла, спасибо", хм "Хорошо". То есть какой-то, нь знаешь, такую обратную связь дать. Мне кажется, что это очень важно и вот часто люди упускают этот момент.
Мгм мгм. Ответа, да? Возможностью ответить? Мгм. А может ли это быть ситуация, что человек, например, за рулем находится вот в данный момент? То есть он прочитать прочитал, а, вот, например, ответить, ну, вот за рулем едет на, ну ну, например, я так просто из головы.
А, да, да, конечно, за рулем. Да, и вот это, наверно, такой момент, когда действительно что-то такое важное, да, и как бы ты не можешь в данный момент просто там остановиться, да, посреди, не знаю, какой-то, ам, там не знаю, главной дороги, да, сказать: "Ой, минуточку, там я отвечу на сообщение". А, но при этом, когда Да, всех и всё будут отвечать. Нет, конечно же, ам, это нормально. Но, конечно, тут вопрос как человек прочитал? То есть, если это всё-таки, а, что-то там на экране появилось, то, скорее всего, это какой-то, а, типа автомобиль оборудованный, да, и там есть голосовой ввод ответа, возможно. То есть, можно же ответить ещё каким-то, м, голосовым сообщением, например. Можно в тот момент Мгм.
Да-да-да, давайте вы все щас остановитесь, да. Мгм. А вот, кстати, такой вопрос. Вот мне прям интересно. Есть, м многие люди очень негативно реагируют на голосовые сообщения. Вот в твоём случае, а, если там те прислали точнее ты прислала текстовое сообщение, а человек ответил голосовым. Вот это лучше, чем не ответить вообще. Вот как как ты воспринимаешь?
Так. Ага.